Olha, isso que que é o que tem me deixado assim em dúvida, né, e de certa forma, toda essa dúvida tá me gerando uma pequena ansiedade. Porque eu quero muito buscar uma empresa grande que tem chance de eu crescer, porque igual você disse, né, vai me ajudar no meu currículo. Só que em contrapartida, eu tô, assim, né, no momento que eu tenho filho pequeno, é meu filho tá com 3 anos de idade. Então, assim, eh, eu tenho essa necessidade de ter o plano de saúde, só que aí eu fico nessa: "Será que eu vou crescer rápido na outra empresa? Será que o crescimento lá, eh, as oportunidades é constante?" E aí, eu fico nisso de
Uhum. Hum. Ansiedade. Aham. É. É. Vai. Hum.
ter essa dúvida se eu já pego o que l é garantido, né, eh, 1 carro ali à disposição, um plano de saúde e o o mesmo cargo. Ou se eu vou pra outra, eh, pensando na possibilidade de ganhar mais, de crescimento, de ter um currículo aperfeiçoado por estar numa empresa renomada, sabe. Então, eu fico n ainda tô muito nessa dúvida entre: eu espero pelo futuro ou pego o que tem agora? Aí fico nessa dúvida, e um medo, assim, de me arrepender. E aí, eu não sei qual que escolher.
De errar. Medo de errar. O que é normal, né. Porque é normal esse medo de errar, tem dó, né. É alguma coisa não é você solo, né, é você, sua mulher, seu filho, né, é uma decisão que vai, hã, refletir em outras pessoas. Perfeitamente normal você tá ansioso também, você é humano, né, tem dó, né, que é.
Uhum. Aham.
Agora, hã Há a exi a sua mulher trabalha?
Trabalha. Ela ajuda, né, com com as questões da casa, só que
Então então co e então E esses você tá indo com um aumento de salário do que você recebe atualmente? Em qualquer um dos dois tá indo com aumento de salário, certo?
Aham. Sim, lá vai É,como eu disse, né, lá vai vai assim, né, eh, são ofertas boas, sabe. Só que tem essa questão, mi minha esposa trabalha e tudo. Ela trabalha meio período, porque tem que cuidar ali, né. Isso.
Então E Sei. É uma vai te dar É. Aham. Porque tem o filho. Não dá, a criança é pequena, que não dá pra trabalhar o dia inteiro, também, não dá, impossível. Então, a hã, a pergunta é: você já escreveu no papel? Olha